อืม ค่ะ ก็ แน่นอนค่ะ พอ พอเข้าย่างสู่วัยรุ่นเนี่ย เราก็จะมีเป็นห่วง อ่า หลาย ๆ อย่างนะคะ แต่ว่าที่เป็นห่วงมาก ๆ ที่สุดเนี่ยค่ะ ก็เป็นเรื่องของเพื่อนนะคะ เพราะว่า เอ่อ เรื่องด้วย ด้วยนิสัยส่วนตัวของเขาเนี่ย ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะ คือก็มีเหมือนชอบรักสวยรักงาม ชอบมีการแต่งตัวมากขึ้นหรือ อะไรอย่างเงี้ย ตรงเนี้ยเราเข้าใจ เพราะว่าเขาก็ได้คุณแม่มาไงคะ คือ เขาก็เหมือนเรา อะไรอย่างเงี้ย เราก็เป็นอะไรที่ เอ่อ คุยกันได้ แล้วเราก็สนับสนุนค่ะ ชอบ อะไรที่มันก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร เราก็ไม่ได้ว่าอะค่ะ ก็ อ่า เต็มที่ แต่ว่าการเรียนก็ไม่ได้เสีย ตรงนี้คือ คือจะให้เอาตรงนี้เป็นหลัก แต่ว่าเรื่องที่กังวล แล้วก็เป็นห่วงมาก ก็เป็นเรื่องเพื่อน เรื่อง อ่า แฟน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เขาก็ยังไม่มีหรอก แต่ว่า เอ่อ ต้อง ก็ต้องคิดไว้เนาะว่าเด็กสมัยเนี้ยเขาก็โต โตเร็วกว่าช่วงรุ่นคุณแม่ อะไรแบบเนี้ยเนาะ ทีเนี้ยค่ะเราก็จะเป็นห่วงว่า เอ๊ะ กลุ่มเพื่อนที่คบเขาก็ ณ ตอนนี้เขาก็ดีกันอยู่ แต่ว่าเมื่อ เมื่อโตขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าเด็กจะมีนิสัยใจคอเปลี่ยนไปไหม? แล้วจะพากันไปทำสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่า? อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ก็ ก็มีความกังวลตรงนี้ แล้วถ้าเกิดมีความรัก เอ๊ะ เขาจะรับมือกับมันยังไง? เขาจะรับมือกับมันได้ไหม? หาก หาก หากเกิดความผิดหวังขึ้นมาหรืออะไร ประมาณเนี้ยค่ะ
อือฮึ อือ อือฮึ อืม อืม อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อือฮึ อือ อืม อืม อือฮึ อือฮึ อืม อือฮึ ค่ะ อือฮึ อืม อือฮึ อืม อืม อือฮึ อือฮึ อือฮึ อือ